Mhm. Ähm, das ist, ähm, schon so, dass ich mir über den Text des Liedes auch Gedanken mache und das geht für mich eigentlich bestenfalls, äh, Hand in Hand, ne? Also, dass ich halt, äh, tatsächlich, äh, bei manchen Songs so das Gefühl habe, dass die textlich auch gewisse Phasen aus meinem Leben, äh, behandeln, so dass ich es jetzt selber nicht besser ausdrücken könnte und dann ist es natürlich 'ne schöne Analogie.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Verstehe, okay. Und wie, denkst du, formen nostalgische Songs denn dein Selbstbild oder deine persönliche Geschichte?
Mhm. Ja, ähm, ja, das ist halt schon, ähm, für mich 'ne 'ne prägende Geschichte, weil ich mich ja sozusagen in meinem, ähm, Gefühlsleben so bestätigt sehe, wenn ich jetzt irgend 'n Song höre, der meine Gefühle ausdrückt, ne? Mir ist klar, da projiziere ich auch jede Menge rein, und jemand anders kann ga seine Sachen damit machen. Aber das ist für mich trotzdem, äh, 'n 'n Zeichen von von, ja, W Echtheit und Wahrheit meiner Gefühle, wenn ich mir denke, jemand anderes drückt das auch so aus. Also, es gab schon Zeiten in meinem Leben, da hätte ich mich tatsächlich, glaube ich, sehr einsam gefühlt, wenn ich diese Musik nicht so gehabt hätte.
Mhm. Mhm. Verstehe. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Okay. Ja, mhm. Mhm. Also, Musik, äh, spendet dir auch teilweise dann 'n bisschen, ja, Aufmerksamkeit, Trost, okay. Mhm. Verstehe, okay. Gibt's auch, ähm, ja, Musik, die dich an einen bestimmten Ort dann, zum Beispiel den du seit Jahren nicht mehr besucht hast, erinnert?
Genau. Richtig, genau, ja. Ja. Ähm, dann müsste ich na ja, das Ding ist so, dass die Musik es gibt zwar Musik, die jetzt an 'n bestimmten Ort sozusagen ähm, äh, bezogen war. Aber da das ist jetzt 'ne ganze Weile her, dass ich da war, und mittlerweile habe ich die Musik auch wieder sozusagen losgelöst davon gehört, ähm, dass es vielleicht nicht mehr ganz so, ähm, stark ist. Also, ich war mal 2000 war das auf 'nem Auslandsaufenthalt, und da habe ich halt ein bestimmtes Album sehr oft gehört so und das ist für mich halt damit so 'n bisschen verknüpft, ja.
Mhm. Okay. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Okay, mhm, spannend. Wo war denn dieser, äh, Auslandsaufenthalt? Und
Äh, das war in Venedig?
Okay. Und das war dann vielleicht eher italienische Musik oder wie kann ich mir das vorstellen? Mhm.
Ne, ne, gar nicht. Ne, ne, das ne, ne das war 'ne amerikanische Band. Ne, ne. Ja. ja.
Ah, okay. Spannend. Okay. Mhm. Und gibt's vielleicht auch 'n Song Songs, die du jetzt heute anders verstehst oder das interpretierst als damals?